عايزِك بقى تحكِي لي عن مغامرة سفر أنتِ مستحيل تنسيها أبدًا؟
ياه! آمم. ب بُص في مغامرة كده كانت بسيطة عملتها في سفريّة مَرّة، آمم، كان الشغل كان باعتني لمالطا، وأنا أصلًا ما ك يعني ما كانش مفروض إن أنا اللي أروح، فكنت متوترة يمكن ما كنتش جاهزة خلّينا نقول إن أنا أسافر، آمم وبعد ما سافرت هناك كان في ناس من شركات تانية برضه، ناس جاية من البرتغال ناس جاية من الصين، ألمانيا كده كان في أماكن كتير يعني، ف
ماشي. جميل. إمم، إمم، أنتِ أصلًا متعوّدة تسافري دايمًا والّا والّا دي كانت أول تجربة ليكِ كده إن أنتِ تسافري مثلًا بَرّه؟
أنا عايشة بَرّه مصر بس ما هو هي دي الفكرة برضه إن أنا علشان عايشة بَرّه مصر ومعايا إقامة أوروبية، فالشغل لمّا الشخص اللي كانوا هُم عايزين يبعتوه آآ لمالطا ما أخدش الvisa ما جاتلوش في الوقت، فاضطروا إن هُم يبعتوا حد من أوروبا عشان عشان معايا إقامه أقدر أسافر.
ماشي. أيوه. جميل أي يعني هي كانت صُدفة.
كانت صُدفة بَحتة، يعني أنا ما إن أنا لمّيت الشنطة قبل الطيارة بكام ساعة حرفيًا. <chuckles>
حلو جدًا. جميل جدًا. طيب أ أ احكي لي بقى يعني أصلًا أنتِ خلاص قلتِ لي الموضوع جه إزاي، أنتِ بقى الموضوع كان أثره عليكِ إيه أول ما قالوا لِك أنتِ هتسافري مالطا؟ ف إيه اللي حصل؟ آآ، رَد فعلِك كان عامل إزاي يعني؟
إمم. اهم. بُص هُم ما جابوهاش أنتِ هتسافرِِ مالطا الاول، هُم كانوا قايلين من قبلها بأسبوع إن هُم عارف بدأوها بإن هُم إيه، إحنا عندنا مشكلة، إحنا آمم آآ مش عارفين نعمل إيه، مش عارفين نبعت مين، مش عارفة إيه، فأنا كنت باسمع الكلام وأقول لهم: "آه، يا حرام يا جماعة الموضوع شكله صعب،" <laughs> الموضوع شكله صعب جدًا، آه، بيمهدوها فعلًا بطريقة كويسة كده، بس أنا ما ما كانش الكلام اتقال يعني صراحةً كده أنتِ اللي رايحة، كان الكلام رايح وجاي. آمم، اللي حصل بقى بعد كده إنه آآ لمّا لقوا إن فعلًا ما فيش حد، راحت المديرة بتاعتي كان الطيارة مع يوم الحد، خلينا نقول الحد الضهر كانت مش فاكرة والّا كانت بالليل، ويوم السبت قالت لي: "أنا اشتريت لِك التذكرة."
ماشي. بيمهّدوا ي <laughs> ماشى. إمم. ماشي آه. آآ ثواني ما ما يعني أنتِ أصلًا لِسّه ما وافقتيش ولِسّه ما اتبلّغتيش إن أنتِ اللي هتسافري وقالت لِك: "أنا اشتريت لِك التذكرة،" آه.
آآ ف ل لِسه ما وافقتش، لأ، هي آه، هي كانت ب بالtune دوّة بالضبط، "أنا اشتريت لِك التذكرة، أنتِ مُجبرة تروحي." بالض "إحنا اشترينا التذكرة،" بالضبط. آمم، المهم إن أنا رُحت و ويعني بصراحة ما كانش عندي توقعات كتير، أنا حتّى كنت مصدومة إن الموضوع حصل كله فجأة، وفي وقت بسيط كده، بس لما رُحت هناك اتعرّفت بقى على الناس اللي من الشركات التانية دي، واتعرّفت برضه على المدينة اللي هي مالطا، آآ أو أو يعني البلد اللي هي مالطا، بس عامةً هي صغيّرة أوي، فتحسّ إن هي مدينة واحدة. <chuckles> آمم اهم.
<chuckles> ت تدبيسة، يعني آه خلاص. إمم. أيوه. آه. جميل، آه، ماشي. خلاص أنتِ أنتِ بقى دلوقتي آآ خلاص سافرتِ لوحدك كده، صح؟
آه، كنت ذكي فعلًا سافرت لوحدي ما كانش معايا أي حد تاني من الشركة م كنت ال كنت لوحدي. <chuckles>
ماشي. جميل. رُحتِ بقى اتعرّفتِ على الناس اللي هناك. أ أولًا آآ اوصفي لي بقى آآ الموضوع أصلًا كان بقى مترتّب من الأول، يعني أنتِ عارفة هتروحي تعملي إيه؟ والّا أنتِ هتروحي كل أمّا تعملي حاجة هتبلّغيهم وهم هيقولوا لِك الخطوة الجاية؟
آمم، هو كان مترتّب، يعني كان مترتّب إن أنا هاقعد الفترة لحد لمّا الشخص اللي كان المفروض ييجي هو اللي ياخد الفيزا. آمم وكان هم مرتّبين لي المكان اللي هاقعد فيه، الموصلات، آآ الشركة، لإن أنا كان لازم أشتغل برضه من هناك، فكنت باروح أشتغل عند الشركة اللي مُستضيفانا، اللي مُستضيفة الشركات ديّة كلها. آمم إمم.
آه. ماشي. جميل. هو هو ثواني، هو ده معناه إن أنتِ رُحتِ قعدتِ فترة طويلة، هو أنتِ مش رايحة تعملي حاجة وراجعة؟
أنا قعدت شهر، قعدت فترة طويلة فعلًا. <chuckles> قعدت فترة طويلة، آه.
آه، ماشي. إمم. أنا أنا كل ده فاكر إن أنتِ راحة تخلّصي آآ شُغلانة معيّنة وراجعة تاني، يعني هتقعدي مثلًا كام يوم بالكتير.
لأ، لأ، لأ، لأ، أنا قعدت فترة طويلة واللي جِه بعدي قعد شهرين تاني. آمم، فالموضوع كان طويل، بس أنا أنا فاكرة إن أنا أول انصدام ليّا بمالطة إن أنا أمّا خرَجت لقيت عندهم مكان كده لUber، عندهم عربيات كد Uber مركونة وأنت بتطلب الUber بييجي لك، آمم المهم إن أنا ركبت الUber ومش عارفة إيه، كان حاجة رخيصة يعني و وبعد أمّا وصلت المكان أو كان آآ عمارة وفيها شُقق كتير، هُم مأجّرين العمارة كلّها بكل الشُقق لكل الشركات، يعني كل شقّة ليها الشركة بتاعتها من الآخِر. آمم ش أنا لمّا الراجل خلاص رَكَن العربية وقف بيقول لي: "المكان هنا؟" أنا الدنيا الدنيا كانت ضلمة، الدنيا كانت حوالي الساعة 23:00، آمم وأنا مش شايفة العمارة، الصور اللي هم كانوا بعتوها، بعتوها الصبح، <chuckles> أنا مش شايفة العمارة أنهي واحدة. <chuckles> ولوحدي، رُحت قُلت له: "معلش ممكن أهي العمارة، ممكن تدوّر لي عليها؟" <chuckles> أنا مش عارفة أنا فين. <chuckles>
ماشي. حلو جدًا. آه، آه. ماشي. ماشي. إمم، ماشي. حلو جدًا. ماشي. امم. <laughs> ماشي، أ جميل. <laughs> ماشي، و ويعني ساعدِك والّا كان برضه استغلِّك؟
آه، لأ، بصراحة الراجل قال دي شكلها عبيطة دي مش عارفة هي هتروح فين، راح نزِل كده وقعد يبُص معايا فعلًا، قال لي: "العمارة أهي." ووصلني لحد الباب ونزّل معايا الشُنط، الراجل كويس يعني. إمم.
<laughs> جميل. ف حلو جدًا، طيب و وبدأت بقى هنا آآ المغامرة بدأت والّا لسه هتبدأ؟
المغامرة بقى كانت في الوقت دوّة، يعني كانت في الفترة اللي أنا كنت قاعدة فيها ديّة اتعرفت على واحدة برازيلية آآ وأنا وهي أوي مع بعض، كانت بتيجي تقعد عَندي في الشقة كتير، وكنا بنقضّي وقت مع بعض، وفي فترة فيهم آآ كنا روّحنا من الشغل وقُلنا هنطلب أكل، هن هنطلب أكل عَندي في الشقة، ومستنيين الأكل ييجي، ومش عارفة إيه، مالطا
آه. ماشي. جميل. أ أنتِ جارتِك دي هي في في شركة تان يعني في شركة تانية بس اتعرَّفتوا على بعض، صح؟ بس شغالين مع بعض برضه. أوكي.
آه بالضبط، بالضبط. كنا بنروح نشتغل من نَفْس ال نَفْس المكان. آمم ف مالطا عامةً معروفة بال بالfireworks بالألعاب النارية عَندهم مشهورة جدًا آمم إحنا كنا بنلاحظها كتير. آآ وكانوا بيقولوا يعني الناس ال المالطيين ال اللي حوالينا كانوا بيقولوا إن في مصنع ألعاب نارية قُريب مننا فكُلّ يوم بالليل كان بيعمل ألعاب نارية مختلفة.
حلو جدًا. إمم. جميل. امم.
آه، المهم إحنا بعد ما أكلنا، قُلنا خلاص هنخرج نتمشى.
وت وتروحوا بقى تشوفوا الألعاب النارية دي قصتها إيه؟
وإحنا بنتمشي آه وإحنا بنتمشي لقينا الألعاب النارية بدأت ف راحت قالت لي
آه ماشي أنتِ بقى ما كنتيش عارفة، صح؟ كنتِ عارفة المو المعلومة دي؟
لأ ما كنت يعني ما كنت يعني كنت باشوف الألعاب النارية بس ما كنتش عارفة إن في مصنع قُريب. آآ راحت قالت لي: "ما تيجي نروح نتفرج عليه، تيجي نشوف هي جاية منين؟" قُلت لها: "إيه؟ <chuckles> يعني إيه نشوف الألعاب النارية جاية منين؟" <chuckles> وفعلًا هو ده اللي إحنا عملناه، دخلنا جِبنا لينا حاجات نشربها من من كُشك كده، وطلعنا بقى إحنا إحنا مش عارفين إحنا رايحين فين، إحنا مش عارفين المكان فين، إحنا بن بنبُص على الألعاب النارية هي فين إحنا ماشيين ناحيتها. <chuckles> يعني عمّالين نعدّي طُرُق. <chuckles>
ماشي. حلو جدًا. <chuckles> ماشي. إمم. جميل أوي. إ إم آآ أ ب بس كنتِ في الوقت ده مبسوطة بقى، والّا مذهولة، والّا مصدومة، والّا إ إيه شعورِِك برضه، إحساسِك كان عامل إزاي برضه؟ أنتِ أنتِ في مكان غريب، ولسّه بتتعرّفي على واحدة جديدة عليكِ مش عارفة طباعها، خدتوا على بعض بسرعة، ف يعني احكي لي كُلّ ده حصل إزاي أصلًا؟
بصراحة اهم. هو الموضوع مخيف، يمكن أنا لو لو في بلد تانية ما كنتش هاعمله، بس أنا البنت دي استريحت لها جدًا والبلد حسيتها أمان، يعني أعتقد في في بلاد معيّنة م ما كنتش يمكن أقدر أعمل حاجة زي كده فيها إن أنا أتمشى أتوه ممكن، آآ الإنترنت عَندهم كان كويس كمان، فأنا كنت عارفة إنّه أيًا كان إحنا رايحين فين، نقدر بعد كده نطلب Uber، نقدر ن حتّى نمشي بالGPS.
آه. جميل. آه خلاص، آآ هترجعي هترجعي لنَفْس المكان تاني.
آه، نقدر نرجع وبقى الألعاب النارية أنا كنت عُمري ما شُفت حاجة زي كده، حرفيًا أنا لحد دلوقتي فاكراها. آمم
يع يعني هي مختلفة عن أي ألعاب نارية تانية في أي مكان؟
آه، مختلفة جدًا آآ كبيرة جدًا مبدئيًا، حرفيًا بتملى السما و وبتعمل أشكال، يعني مش هي مش مش مش بتفرقع كده وخلاص لأ، بتعمل أشكال.
آه. ماشي. حلو جدًا، آه. مش بتنوّر وخلاص لأ، دي بتعمل شكل آه.
بالضبط، بتعمل أشكال كتير وبألوان مختلفة والموضوع دَوّة تقريبًا قعد ساعتين، يعني ساعتين متواصلة ألعاب نارية. آه.
جميل أوي، آه. إمم. أنتِ بقى كان يومِك بيمشي إزاي؟ يعني أنتِ بتخلّصي الشُغل وبعدين تنزلي تتمشي مع صاحبتِك البرازيلية دي وتروحوا تستكشفوا حاجات؟ والَّا كان في مثلًا بقى الشُغل كان أصلًا بي بياخُد يومِك كلّه وبتستنوا مثلًا الإجازات أو حاجة زي كده؟
بُص، هم م هو يعني الموضوع كان أبسط من من كده، أنا م آآ كان في تقدير من حتّة الشركة إن أنا برّا البلد <chuckles> وإن أنا باتفسّح يمكن، فما كانوش بيطلبوا منّي حاجات كتير، بس كان عندنا أوتوبيس بييجي للعمارة ديّة اللي مليانة م ناس من شركات مختلفة، بييجي الصبح على الساعة 09:00 أو 08:00 يعني مش فاكرة بالضبط كان كام، وكان بييجي ياخدنا كلّنا يودّينا المركز بتاع الشركة اللي مُستضيفانه، فنقعُد من هناك نشتغل، كانوا محضّرين لنا ترابيزات لكل شركة، الواحد بيقعُد يقدر يقعُد يشتغل هناك، آمم وكان في break في النُص ساعة للأكل وكنّا بننزل ناكل مع بعض، بس يمكن أنا عشان ما كنتش باشتغل كتير أوي زي الناس التانية، فكنت باخُد الفرصة دِيّة إن أنا أودّي اللاب توب، أودّي الحاجات وكده، أشتغل كام ساعة وبعد الغدا بعد أمّا أتغدى كنت باخُد موبايلي بقى وأنزل ألِف، ألِف في المدينة، أروح shopping. <chuckles>
آه. إمم. ماشي. إمم. جميل. إمم. إمم. جميل. أنتِ أنتِ قُلتِ المدينة صغيّرة أوي ف أو أو البلد صغيّرة أوي، فمعنى كده إن أنتِ لفيتيها كلّها أو رُحتِ أغلب الأماكن فيها؟
إمم. رُحت أغلب الأماكن السياحية فعلًا، زُرت كل الأماكن السياحية تقريبًا، وهي صغيرة جدًا وأحلى حاجة فيها البحر، فإحنا كُنّا بنستغل الساعة 16:00 كُنّا الأتوبيس ده بيرجّعنا تاني، كُنّا ممكن نرجع آآ اللي عايز يرَيّح شوية مش عارفة إيه وبعدين ننزل نروح البحر. فده كان يمكن أكتر يعني أكتر م مكان سياحي بتلاقينا هناك فيه، كُنّا بنروح آمم، يمكن نقضّي وقت ساعات كتير هناك، وبرضه الcenter بتاع البلد إمم، كان حلو جدًا.
ماشي. إمم. ماشي. إمم، جميل أوي، أوي. آه، آه. طَب حلو، أ أ في الفترة دي بقى في الشهر اللي أنتِ قعدتيه هناك ده، كان في بقى يعني مشاكل بتقابلِك، أزمات بتحصل لِك، حاجة حاجة كده مثلًا بت آآ بتحصل لِك غير متوقّعة مثلًا كده أو حاجة زي كده والّا الأمور مِشْيت تمام كُلّها؟
هي الم إلي حدٍ ما الأمور مِشْيت فعلًا تمام، الدنيا كانت كويسة، آمم الحاجات اللي أنا يمكن كانت غريبة أوي بالنسبة لي اللي قابلتها، كانت إن الشواطئ بيلاش، دي حاجة أنا مش متعوِّدة عليها، لإنّه في مصر عندنا الشواطئ بفلوس. <laughs>
إمم. إمم، إمم. جميل، أيوه، بالضبط. <chuckles> بفلوس كتير. <laughs>
دي بفلوس كتير كمان، يعني لازم شازلونج ولازم شمسيّة ومش عارفة إيه، لا، لا، لأ، هناك أنت بتروح أنت والفوطة اللي معاك تحُطّها على الرملة خلاص.
أيوه، أيوه. <laughs> جميل أوي. آآ طَب في حاجة في حاجة أنا نِفْسي أعرفها بصراحة يعني، آآ عارفة المَثل بتاع بيدن في مالطا؟ هل هل جا لِك كده آآ أي إيحاء أو حاجة زي كده تقول لِك آآ أو أو حاولتِ تسألي ليه ليه المَثل ده اتكوِّن أصلًا أو اتعمل والّا أصلًا ما تعرفيهوش؟
اهم. لأ بصراحة ما س ما حاولتش أسأل خالص، <chuckles> ما حسّيت إن هُم ممكن ما يفهمونيش، بس عارف آآ البلد نَفْسها بيتكلموا ع يعني حروف ال الMaltese من العربي أصلًا، ف
<laughs> ماشي. آه. أصلًا! آه تمام.
آه بيقولوا إن اللغة ده يعني أنا فاكرة إن صباح الخير كانت حاجة قريبة جدًا من من صباح الخير اللي إحنا بنقولها كانت خير صباح حاجة زي كده كانوا بيعكسوا الكلام بس هي، هي، آمم، و
إمم. جميل، هو أنتِ إزاي أصلًا كنتِ م بتتعاملِي باللغة يعني أنتِ اتعلمتِ اللغة بتاعتهم والّا كنتِ بتتعاملِي بلغة معيّنة؟
لا، لا، لأ، طبعًا ما قدرتش أتعلم لغتهم <laughs> اتعلمت كام كلمة، اللي هُم كانوا مشتركين مع العربي، و وكنت باتكلّم عادةً إنجليزي، آآ عايزة أقول لك إن البلد آآ international جدًا، جدًا، فتقريبًا كل الناس بتتكلم إنجليزي، يعني أنا ما قابلتش ح شخص واحد ما بيتكلمش إنجليزي، آمم، وموضوع إن هي حروفهم عربي يعني بيقولوا 80% عربي، يعني أنا أمّا كنت باقعد أسمعهم بيتكلموا، كنت باحس إن آآ يعني أنا المفروض أفهم الكلام كإنهم بيتكلموا عربي بس أنا مش فاهمة حاجة فاهم؟ آمم، بس قريبين أوي.
آه بالض <chuckles> أيوه. إمم. جميل أوي. إمم. بالضبط أيوه، أيوه، طيب آآ قُولي لي آآ قولي لي بقى هل يعني لمّا رجعتِ بقى كان الوضع عامل إزاي؟ كنتِ متخيّلة اللي أنتِ هت هتعملي كل الحاجات دي أو الرحلة بتاعتِك هتبقى كده والّا كنتِ متخيّلاها بشكل تاني؟ و وقُولي لي لمّا رجعتِ كان إحساسِك إيه؟
هو أنا بصراحة كنت متخيلة الرحلة هتبقى تعيسة شوية، <laughs> لأن أنا كنت فاكرة إني هابقى لوحدي، حتّى ما فيش حد معايا من الشغل كان جِه، فكنت متخيلة إن الرحلة هتبقى تعيسة شوية، شويتين كده. آمم، بس مش ده اللي حصل، لإن أنا زي ما باقول لك لمّا قابلت الناس التانية ديّة، الدنيا يمكن اتحسنّت شوية، لقيت حد أقضّي معاه وقت كده بعد أمّا رجعت آآ أنا لس لسّه يعني لحد دلوقتي باتكلّم مع كام شخص من اللي كانوا في السفرية ديّة.
ماشي. إمم. ماشي جميل. حلو. آآ جميل يعني أ كونتِ علاقات هناك كمان؟
آه، آه البنت البرازيلية نتكلّم، ده غير إن هي أصلًا مش عايشة في البرازيل، هي عايشة في هولندا هنا وأنا عايشة في أوروبا، قريبين أوي من بعض، كنت باقول لها على طول أنا هاجي أزورِك. <chuckles> ف بس ف
أيوه. إمم. حلو أوي. <laughs> جميل. طَب لمّا لمّا بقى الشخص جا لِك اللي هو هيكمّل الشهرين مكانِك، كنتِ بقى مبسوطة والّا والّا كنتِ بقى زعلانة وعايزة أنتِ اللي تكمّلي؟
<chuckles> إمم، بصراحة الاتنين يعني ش من ده على ده. <laughs> أنا كنت مبسوطة إن في حد مصري معايا أنا اتبسطت إن أنا قعدت أوريه كُلّ حاجة، أنا وريته الحاجات اللي أنا اتعلمتها في البلد، وريته الأماكن اللي أنا كنت باحب أروحها.
إمم. آه آه. أنتِ يعني كمان قعدتِ ت تفرّجيه وت و وتدّي له خبرِتِك بقى؟
آه، قعدت أدّي له خبرتي، بس هو بعد أمّا جِه بعديها بأسبوع أنا مشيت، آآ كنت متضايقة شوية إن أنا ماشية أكتر، عشان الناس اللي أنا كنت اتعرّفت عليها وال والبلد، كنت حبيت البلد جدًا، بس في نفس الوقت كنت خلاص متحمسة إن أرجع، يعني أنا فاكرة إن آخر كام يوم دُول أنا كنت مبسوطة جدًا إني بن إن بالِم شنطتي.
جميل. إمم. حلو جدًا. هل ده معناه إن أنتِ لو ال الفرصة أُتيحت ليكِ مرة كمان هتسافري تاني؟ آآ سواء البلد دي أو غيرها بقى؟
خلاص، كنت <chuckles> آآ 100%، أنا أصلًا باحب السفر، بس مِيَّة في المِيَّة كمان لمَالْطَا، لأنه أنا بجد استمتعت أنا عايزة أقول لك أنا بقى أصلًا بعد السفرية دي السف السفرية دي كانت من سنتين، أو سنة ونُص كده، آمم، من بعدها وأنا لحد دلوقتي متابعة تذاكر سفر مَالْطَا من البلد اللي أنا فيها، علشان لمّا التذاكر تنزل عليها sale أو حاجة، إن أنا أشتري تذاكر وأروح. بجد بلد تحفة. إمم.
آه. جميل. آه، آه. تحفة، إمم. ج جميل جدًا، ح حلوة فكرة إن أنتِ اتعلّقتِ بالبلد دي و وكانت أصلًا سفرية غير متوقعة، فكان الترتيبات بقى كل حاجات متلعبِكة كده، لكن مبسوط إن أنتِ استمتعتِ بيها أوي بصراحة يعني ومبسوط كمان ب بالكلام اللي إحنا اتكلمناه ده سوا وأتمنى إن إحنا نتكلّم دايمًا.
وأنا كمان اتبسطت، شكرًا جدًا ليك.
العفو.